Ah, hello. Um, iniisip ko lang kasi na parang sa pang-araw-araw na na pag nasa trabaho. Naisip ko yung, um kung enough ba yung nagagawa ko. Ah, bilang isang employee na Um, kung nabibigay ko ba yung yung maayos, yung kaya kong gawin, na as yun nga lang ang hirap kasi medyo work from home. So, yun may ki um, makakausap mo lang yung mga colleagues mo sa sa Teams or sa chat. Tapos, so, parang meron kayong siyempre may may
Mm.
anong tawag dun, yung meron kayong language barrier. Kahit na ba na marunong kang mag English. So siyempre hindi naman, may iba kasi yung ano, eh, pag, um, harapan kayo or face to face. So parang minsan iniisip ko, hindi ko nakukuha yung yung respeto or yung
Mm.
ah, na express ko ng maayos yung sarili ko. So, parang, um Kasi kailangan mo magsalita ng ano, eh, ng, ng direct to the point and alam mo yun parang ano ka, um, kailangan mo na, ah, sabihin within 1 minute parang gano'n or 2 minutes lahat, lahat. Pero minsan hindi mo pa rin pala ma-e-express ng maayos. So parang, um, ano ba yung puwede mong, ah, gawin para magkaintindihan kayo sa, sa mga issues sa mga gano'n?
Oo. Hmm. Hmm, okey. Alam mo ano mahirap din talaga yung pinag-ano, ah, pinagdadaanan mo. Kasi, kumbaga una sa lahat mahirap talaga makipag ano, eh, makipag alam mo yun, makisalamuha or makipagtrabaho sa mga alam mo ng hindi mo, um, ka same ng tinitirhan or parang iba yung culture nila sa culture natin. So, tawag dito, um, bago kita bigyan ng payo, um, gaano ka na ba katagal na nagwo-work na as a work-from-home? Like ano ba yan bago lang ba ito sayo kaya hindi mo alam kung papaano talaga i-handle yung mga ganyang klaseng ano, problema, or matagal ka naman ng ano ng work-from-home, or matagal mo na talagang alam mo yun parang matagal mo ng pinoproblema yan?
Yun nga, eh. Eh, actually matagal nako sa kum sa kumpanya mga 10 years na, 'yon nga lang, um, magmula noong 2015 hanggang 2020 ano na, um, iba 'yong manager ko ta's pagdating ng 2020 nag-hire sila ng bagong manager. So ang nangyari sa marketing team marketing team namin 2 lang talaga kami from the very beginning ng 2015 tapos 2020 bago na 'yong manager.
Mm. Hmm.
Tapos, nitong ano lang nitong ano ba, ah, 2025. Ah, 2nd quarter nag-hire sila ng bago na, na team members. Yung company kasi mayro'n sa Australia, mayro'n sa Thailand, yung mga ka ne ka team members ko na bago, eh, sa Thailand kaso nga lang, ah, ano sila, um
Oo.
ah Russian 'tsaka German so, I mean siyempre, I mean okey naman yung English nila yun nga lang pagdating sa, ah, job description or job ano, ah, responsibilities parang hindi nag ah, siyempre siguro sa simula nag, ah, nagkakaroon kami ng e ng clash on kahit papaano pero parang gusto ko sana na parang ma-express ko ng maayos yung sarili ko sa kanila, 'yon nga lang parang nakakapangamba kasi, ah, mamaya mali-mali pa pala nasasabi ko, mali-mali yung naiintindihan nila so parang, um, alam mo yun parang minsan kailangan pa i-chat GPT. <laughs> Yung gusto mong sabihin sa kanila sa chat parang, um, iba kasi yon, eh, 'pag chat text 'tsaka, um, online meeting na namin na lahat kami magsasalita. So ang hirap lang i-express 'yong sarili, 'yon so may ano ka ba parang na-experience ka rin bang gano'n?
Oo. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Um, alam mo, tawag dito yung ganyan talaga kasi ano, eh, um, yang pag wo-work from home talaga, yung pakikisama talaga yung alam mo yun parang mahirap din talaga siyang pag-aralan. Kasi nga, kumbaga bago sa'yo hindi ka rin hindi mo rin naman alam kung papaano ka, alam mo yun kung ano yung mga tamang approach. Kasi magkakaiba ng kumbaga ng humor, eh. Halimbawa parang minsan gusto mong biruin hindi ka makapagbiro kasi kumbaga iba yung trabaho na may kasiyahan kayo, may katuwaan kayo kasi nakakapagbiruan kayo. Pero pag ganyang ano, um, ah, yun nga, eh, parang iba yung ano yung mga parehas na mga kinalakihan niyo. So baka naiintindihan kita, eh. Baka mamaya alam mo, eh, ma-offend sila 'no. Tapos para sa'yo pala ano, ang naano ka lang pala parang gusto mo lang naman na ma close. Kasi ganun dito, eh, 'di ba sa culture natin. Like, parang yung tao bibiru-biruin mo para maging close kayo. So hindi siya applicable eh sa ibang ano, sa ibang mga lahi. Kasi nga
Oo nga, eh. Oo. Oo. Oo nga, eh. Yan, oo. Pero 'di ba parang ano, so ay sorry. Pero di ba parang mas baliktad yata, parang mas sensitive yata ang mga Pilipino pagdating sa biruan. Kasi minsan pag nagbibiro yung I mean alam mo yun, ah, kasi sarcastic din na akong tao. Pero pag nagbitaw yung isang officemate ko parang, uy mas sarcastic saakin to, ah. Alam mo yun, parang, ah, mas natatamaan ako. I mean nagbibiruan naman kami kami, pero mas iba yung sarcasm nila.
Hmm, okey. Oo. Hmm, depende parin siguro sa tao. Pero ang pansin ko dito saatin mas lamang din talaga yung ano, eh, um, palabiro talaga. Kasi nga 'di ba likas na masayahin talaga yung mga Pilipino. So, yun, siguro ang maaano ko na lang saiyo kumbaga huwag mo din talagang pilitin na, um, maging ano yung pag ang sakanila parang ano, eh, ah, sa tingin ko base sa mga sinasabi parang gusto mo rin maging perfect fit para makipagtrabaho sakanila. Yung tipo bang, alam mo yun yung pinipilit mo yung maging fluent din talaga pagdating sa ano sa pakikipag-usap sakanila, eh, alam mo yun parang may mga bagay kasi na hindi rin talaga nila ma-ge-gets, eh, kahit anong ano mo, kahit anong paliwanag mo sakanila. Kasi nga kumbaga iba-iba tayo ng mga kultura na kinalakihan sigu hindi rin natin alam yung mga tamang timing ganyan. Kasi lalo na sa ibang bansa meron diyan na kahit simpleng biro mo lang magagalit, eh. So, kumbaga ano tawag dito, siguro mag-umpisa ka lang dun sa mga simpleng pakikisama na kapagka kakuwentuhan kayo, eh, yung mga simpleng kwentuhan lang talaga. Lalo na pag alam mong nagbibiro siya, suportahan mo yung mga ganun. Kesa na ikaw yung ano, yung magbibiro tapos hihintayin mo kung ma-ge-gets niya. So, ano, eh, kumbaga mas lawakan mo nalang yung ano mo, yung alam mo yung kaisipan mo. Gumawa ka din ng mga minsan yung mga neutral na ano, na humor. Like minsan pag sa chat kasi madali lang yan, eh, yung mga emoji 'di ba. Parang at least ano dun mo makikita na, dun mo maipapakita na nagbibiro ka lang 'di ba. Kasi yung kakulangan yun minsan natin, eh, pag nag-cha-chat tayo walang emoji. Hindi mo alam kung anong emosyon na ano malay mo basahin niya ng pagalit.
Oo. Oo nga, eh. Nga 'no. Oo. Oo nga. <chuckles> Onga 'no. Oo. Oo. <clears throat> Mhm. Oo. Minsan naman minsan naman sobra, sobra na yung emoji natin, eh.
Hmm, yun, siguro mas saktuhan lang. Kasi mamaya yung ano mo pala dun, biro mo tapos siya binasa niya ng pagalit 'di ba. So, ano kayo nun, kumbaga hindi kayo nagkaintindihan. Yun, yung ang mga nakikita kong mga pwede mong gawin.
Oo. Oo. Nasa ano rin 'no, parang halimbawa, um, nasa edad din. Kasi feeling ko naman, ah, since ano na rin ako mga, ah, me matanda na rin naman parang
Hmm.
ah, kung kausap mo yung mga bata parang iba rin kasi yung humor nila, eh. Pero usually kasi kasi sa group namin ano kami puro, um, nasa 40+ May, may 60+ yung gano'n. Kasi hindi naman parang sa, sa Australia kasi parang kahit di ba matanda na, okey lang, eh, di ba? Parang pwede pa rin sila magtrabaho, so yun.
Mm. Okey. Hmm. Oo. Ah, siguro ano lang tawag dito mag-observe ka lang din muna. Like ano ba, matagal mona ba silang ka work? Kasi, ano yan, eh, okey lang naman na maging tahimik ka lang muna sa umpisa. Kumbaga, kumbaga alam mo yun parang sa musika lang yan, eh, kumbaga pag-aralan mo muna yung ritmo ng ano ng pakikisama. Kasi, mahirap yung basta-basta pasok ka ng ano, eh, ng mga gusto mong sabihin. Na yun nga kumbaga sinasabi ko kanina, eh, na baka mamaya wrong timing pala yung pagbibiro mo, ganyan. So di mo naman kailangan pilitin na alam mo yun parang maging nakakatawa agad sa paningin nila or parang maging unique na tao sa paningin nila. Kumbaga ano lang, kumbaga tumahimik ka lang talaga muna sa umpisa na ano kumbaga i-observe mo, "Ano bang, ano ba yung mga madalas na tinatawanan nito mga 'to?" Yung mga gano'n ba kung ano yung mga madalas na nakakapagpasaya sakanila? Yun, 'tsaka do'n mo i-ano tawag dito?
Mm. Kaya nga, eh. Mm. Oo.
do'n mo na pag nalaman mo na yung mga ganong ano aspeto kumbaga do'n kana mag-umpisa na mag express ng sarili mo kung anong ano ka talaga, anong klaseng tao ka talaga. Kasi pangit naman na tinatago mo lang talaga kung anong ano ka, eh. Halimbawa sabi mo nga nabanggit mo na may pagka sarcastic ka minsan. So, mahalaga din na makita nila yun di ba? Para alam mo yung ang hirap din kasi yung nag pe-pretend ka, eh, na hindi ikaw yun, eh, di ba? So, yun yun yung mga nakikita kong mga ano puwede mong gawin.
Oo. 'tsak Mm. <laughs> Oo. Oo. Mhm. 'Tsaka yung ano rin kasi parang, ah, nagiging apektado talaga ako kapag halimbawa napaag-uusapan yung, kung paano ka kung gaano ka katagal mag-deliver ng trabaho. Eh, ako kasi, um, med matagal akong magbigay kasi gusto ko talaga pulido yung trabaho ko. Eh, napag napag, ah, napagbibiruan na, ah, mala zombie yung trabaho ko dahil matagal. So parang alam mo yun parang hindi ko siya
Hmm, <smacks lips> okey. Oo. Hmm, okey.
masakyan kasi pagdating talaga sa trabaho talagang nagiging sensitive ako sa gano'n. So parang, um, hindi yung yung sinasabi ko yung parang pandagdag na rin sa sinasabi ko kanina na talagang nakakaba nakababa ng moral. Kasi, um, pag usaping trabaho talaga yun yung, um, iniisip mong issue talaga, eh.
Mm. Oo. Oo. Siguro, ano tawag dito, ano lang siguro pag ganyan huwag ka nalang magpadala sa ano sa sinasabi nila. Lalo naman kung yung work mo is na-re-reach mo pa naman yung deadline 'di ba. So, maapektuhan ka lang din siguro kapagka nasasagasaan na talaga yung mga deadlines mo like sobrang late ka talaga. Kasi minsan ganyan, normal lang na din naman sa trabaho yan parang punahin ka ng mga katrabaho mo 'di ba? So, yun kung may pagka-sensitive ka siguro mas tibayan mo na lang din yung work mo la ay yung loob mo lalo na at kung mahal mo naman yung trabaho mo. Kasi kapag nagpa-apekto ka sa mga ganyang bagay baka mamaya yung focus mo sa trabaho is maapektuhan. Kasi baka mamaya madaliin mo yung trabaho, eh, hindi mo naman alam mo yun? Parang hindi mo naman kaya siyang tapusin ng ganoong oras. So, yun parang ano mo lang din, talagang limitahan mo lang din talaga yung sarili mo na, ah, masyadong makinig sa sinasabi ng iba.
<chuckles> Mm. Mm. Tama. Oo 'yon, talagang, ah, salamat sa mga binigay mo na payo talagang, ah, i-a-apply ko. Lalo na mamaya meron kang mga meron kaming mga meeting. So, talagang, ah, nakakatulong 'yong mga sinabi mo sa, ah, suliranin ko nga ngayon.
Hmm. Walang anuman 'no at masaya ako na nakatulong ako saiyo at salamat sa tiwala na saakin ka humingi ng payo. Sa susunod ulit at maraming salamat at paalam.
Maraming salamat. Ingat!